Water shortage, siguro ano lang 'no, yung paalala lang na ano na na mag magtipid ng tubig 'yan lang talaga, eh, tapos yung ano ba? Um, alam mo wala akong ibang maisip na kung ano na, na puwedeng maitulong pasensya na, kasi, um, mas malaki kasi yung damage yung kapagka, um, inano ka ng baha and ay ah, ito pala yung tagtuyot oo naalala ko, 'yan diyan nagkakaroon ng sunog. Ayan, oo, bantayan natin yung mga ano, ah, kung ang electric fan natin magdamag ng nakabukas 'di ba? Ah, nagdadagdag 'yan ng heat do'n sa ano natin, baka mamaya biglang mag spark 'yan di ba, mabuti sana kay ibang sprak ya spark yan, yung kinikilig kilig ka lang <laughs> 'di ba? <sniffs> So 'yon, 'yon bantayan natin yung ano 'tsaka mahirap kumuha ng tubig kasi tuyot 'di ba?
Mm. Oo. <laughs> Eh, totoo naman. Ah, oo nga 'no, totoo, tama ka diyan. Mm. Totoo. Opo. <giggles> Oo, tama ka. Totoo, 'saka ano, ah, ito yung mga panahon na naiinitan talaga iritable tayo sa sobrang init so parang lahat ng electric fan, ah, aircon, ah, lahat 'yan bukas, buong magdamag. So, parang may pagkakataon na mag-o-overload talaga yung elektrisidad niyo. Oh, eh, kung nakatira pa kayo sa isang siyudad na, may mga nakiki-jumper <scoffs> mas delikado 'di ba?
Exactly. Oo. <laughs> Oo nga 'no, at saka hindi i-hydrate natin yung sarili natin 'wag tayong ano papayag na matuyuan 'di ba? Alagaan natin ng health natin, ganyan.
Totoo. Tama, totoo. Alam mo maraming salamat sa ibinahagi mo, natuwa talaga ako sa kuwentuhan natin.
Iyon, walang anuman, paalam.

Meron, meron naman, ah, pag, ah, bago at pagkatapos non, ganyan. So, um, merong pinamimigay na somehow yung alam mo, 'yun? Pero nakakatulong din, 'di ba, kahit hindi mo kahit na maemba, ano ba 'to? Eto lang? Gwe parang dalawang pack ng noodles, ganyan. Siyempre, huwag tayong magreklamo, napakadaming tao sa Pilipinas, 'di ba. Hindi 'yan, ano. So at least, ah, merong nag-abot, ayan, magpasalamat tayo dun. Tapos, after nung, ano, oo, meron pa rin naman, eh, yun yung mga relief goods na
Mhm. <laughs> Oo. Totoo. Totoo naman. Oo, totoo naman. Tama naman. Mer siguro meron din naman mga ano, eh, 'no, parang mga non-government organization na, ah, alam mo yun nagbo-volunteer o nagdo-donate, ah, donation galing sa ano, para ba makatulong din sa mga nasalanta, eh, di ba?
Oo, meron. Alam mo, napansin ko, 'no, mas mas ano, mas mas generous ang pagbibigay ng mga non-government organizations kumpara do'n sa government. Well, sabagay, maano natin na parang, um, 'yong budget lang mismo no'ng ano 'yong, um oo, oo, limitado lang. Ah, mas maraming gustong tumulong do'n sa mga non-government, um, organization kasi nga naman hi, hindi talaga siya nabubulsa. <laughs> Eh, sorry na. <laughs> So, 'yon, di ba? Mm.
Ah, oo nga, 'no. Parang limitado lang. <laughs> Oo, di ba, ma bas eh, tutuusin pag makikita nga natin parang, um, mas marami pa o mas magaganda pa yung binibigay ko, eh, yung kalbawa sa lokal minsan, noodles lang. Parang minsan yung non-government minsan naka-Jollibee, minsan may pa-burger pa, di ba tapos parang
Exactly, oo. Ay, oo, totoo, oo taka tsaka yung ano <laughs> Merong lugaw na ano na pa-overload, di ba? Hindi yung lugaw lang na basta tinimpla lang, niluto lo lang, alam mo yun, yung parang walang halong pagmamahal, na parang, ay teka lang nagugutom ang mga tao, kailangan, um, malamanan mas, am maano yung sikmura nila para ma ma-gain nilang strength nila, di ba ganyan. Yun ay yun yung parang thoughts oo, sana yun yung maging thoughts ng mga nagluluto, hindi yung parang basta na lang ma el el lagyan ng pampalasa, okey na, hindi sana merong ano, care din sana.
Bakit hindi ito yung nanalo nung nakaraan? <laughs> Ah, oo, true, true, true. Mm. <laughs> Oo, asinan lang 'no? Totoo. Makabawi man lang. Bagum parang dun sa luto parang mararamdaman mo na masungit din yung nagluluto, eh, 'no? Alam mo yun? Parang taga-gobyerno din talaga, eh. <laughs>
Oo, di ba, parang puro luya. <laughs> Eh, sorry na po sa government. <laughs> Ayan, pero hindi lang, ano sige, go.
<laughs> So, ito naman mm, mm. Hindi sige, ano?